Halo.
Iya, halo.
Selamat malam, Kak.
Selamat malam.
Iya, Kakak gimana kabarnya malam ini?
Eee, baik, sehat, luar biasa ya.
Oh wah, syukurlah kalau begitu, eee, sekarang Kakak, eee, ini ya, Kak, ya, apa, sudah libur ya, besok ya?
Iya, kebetulan sudah libur. Jadi, memang lagi, free-lah.
Oke. Oh, begitu? Oke oke, eee, kalau karena besok libur, berarti kita, eee, malam ini ngobrolin tentang travelling atau jalan-jalan, gimana, Kak?
Wah, boleh banget, seru deh, kalau ngobrolin jalan-jalan, saya senang sekali itu.
Oke. Nah, aku tanya duluan nih ke Kakak, eee, tujuan atau destinasi liburan favorit Kakak itu apa dan kenapa, Kak?
<clicks tongue> Oke, begini, kalau saya itu liburan. Saya lebih suka memilih, eee, jalan ke, e tempat yang terbuka, biasanya.
Mhm? Mhm? Oh, oke. Mhm?
Karena iya, karena kan, eee, sehari-hari kita sudah sering hidup di, eee, kota yang penuh sesak dengan banyak orang. Jadi, kami kalau, e saya sendiri, ataupun sekeluarga lebih memilih, liburan itu ke tempat yang, e outdoor activity, ya. Jadi, tempat terbuka seperti pantai, ke laut, ke gunung, kita lebih suka menikmati pemandangan alam, Kak.
Mhm mhm. Mhm? Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Nah, eee, biasanya kalau pemandangan alam itu Kakak lebih suka ke daerah mana Kak, kalau di Indonesia? Atau di luar negeri juga nggak apa-apa?
Ya kalau di Indonesia, saya suka, eee, jalan misalnya ke Kota Bandung, ke Kota Solo ya, ke Jawa Tengah, kalau ke Jawa Timur kita ke Malang. Nah, kalau kemarin-kemarin kebetulan waktu covid, eee, kita memilih perjalanan lama ke Pulau Bali. Ya, karena
Mhm? Mhm. Oke. Mhm. Mhm? Oke. Mhm? Mhm? Mhm? Wah, menarik banget. <chuckles> Iya.
Iya, karena waktu covid kemarin kan, eee, liburan di Bali itu sepi. Jadi kita sebagai turis lokal, kita bisa jalan ke sana dengan leluasa tanpa perlu ada kemacetan, seperti itu Kak.
Mhm? Mhm? Oh. Mhm? Mhm? Mhm? Oh, oke. Oh wah, menarik. Kalau Bali, eee, dulu waktu kecil aku pernah tuh ke Bali, tapi, eee, sekarang belum kesana lagi. Jadi, penasaran gitu, Bali sekarang kayak gimana. <chuckles> Pasti masih indah ya, Kak, ya, e tempatnya?
Oh. Iya, eee, banyak, eee, tempat wisata baru ya di sana. Eee, kalau saya boleh tahu, Kak, eee, Kakak di waktu dulu, eee, waktu masih kecil, masih inget nggak, eee, ke Bali itu jalan ke mana saja?
Mhm mhm. Mhm? Mhm. Mhm. Mhm. Eee, ke ini, ke Kute Pantai Kute, terus sama ke Pantai Lovina.
Oh. Nah, saya juga kemarin waktu di Bali, saya sempet mampir Kak ke Pantai Lovina.
Heeh. Mhm. Ah, iya, lihat lumba-lumba kan, ya?
Betul. Walaupun perjalanannya cukup jauh, ya, Kak, dari Kute ke Lovina itu. Tapi, sekarang Kak, ada perjalanan yang lebih cepat ke sana. Sewaktu kemarin oleh Presiden Pak Jokowi kan dibuat jalanan baru untuk ke sana, sehingga lebih lebih cepat, lebih singkat, Kak, ada perjalanannya ke sana.
Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oh, gitu. Wah, menarik. Wah, jadi pengen ke Lovina lagi nih, <laughs> ngelihat lumba-lumbanya kan seru itu, pagi-pagi, ya, eee, jam 6, atau jam berapa begitu. Wah, seru seru. Nah, eee, apa, ada pengalaman lucu nggak, Kak? Atau menarik waktu liburan ke Bali, atau ke tempat lain mungkin?
Benar. Iya. <clicks tongue> Oh, ada, Kak, eee, ini pengalaman menarik. Eee, memang menariknya menegangkan sih, Kak. Menariknya bukan yang menarik, eee, seru ketawa-ketawa, tapi menariknya menegangkan, Kak.
Apa tuh, Kak? Mhm. Mhm. Oke, kenapa tuh, Kak? Mhm. Mhm. Oh, oke. Gimana tuh, Kak, ceritanya?
Nah gini, Kak, saya udah enggak sabar juga sih, Kak, pengen cerita. <chuckles>
Oke. Iya. Oke, boleh, silakan, Kak. <chuckles>
Jadi ini kebetulan ceritanya, eee, ke waktu kami ke Pantai Lovina, Kak. Saya bersama keluarga bersama, eee, istri dan anak-anak ke ke Lovina, Kak. Lalu pulang dari Pantai Lovina kami itu kan sudah, eee, cukup sore ya, Kak, sehingga perjalanan sudah, eh, agak gelap pulang dari sana menuju ke Denpasar. Nah
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, oke. Mhm.
Waktu itu kami namanya turis, Kak. Kita kan tidak hafal ya perjalanan waktu perginya waktu yang saya cerita tadi. Ada jalan baru yang dibuka oleh, eee, mantan Presiden Pak Jokowi sehingga kita pulangnya itu tidak bisa lewat situ lagi, Kak. Kita akhirnya ya, kita akhirnya, eee, ambil jalan, eee, me menggunakan Google Maps. Kami pikir itu jalan, eee, yang lebih singkat juga, Kak. Jadi kami ikuti, eee, lewat Google Maps seperti itu. Nah it
Mmm. Mmm. Iya. Mmm. Mmm. Mmm. Oh, oke. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Oh, oke.
Perjalanan itu ternyata harus melalui bukit-bukit yang, eee, jalannya sempit hanya cukup dilalui 1 mobil saja, Kak. <clicks tongue> Dan
Mmm mmm. Mmm. Oh, oke.
Melalui gunung masuk ke perkebunan yang gelap sekali karena waktu itu sudah di atas jam 9.00 malam, Kak.
Mmm. Mmm. Mmm.
Nah
Oh, oke.
Perjalanan itu sangat eee, jujur sekali sangat menegangkan buat kami karena kami tiba-tiba berpikir, "Wah, ini kalau di tengah jalan, kalau kami dibegal ataupun, eee, dirampok kan tidak ada orang yang bisa bantu," ya, Kak, karena sepi sekali waktu itu. Jadi
Mmm. Mmm. Mhm. Mmm. Oke. Nggak ada perumahan sama sekali?
Nggak ada, Kak. Kami itu kan ternyata diarahkan oleh Google Maps itu melalui gunung dan perkebunan yang yang kita terus, eee, maju ke depan enggak bisa mundur lagi karena satu a jalannya sempit, Kak, sehingga kami tidak bisa putar balik. Nah, di situ terus terang kami sekeluarga sangat tegang sekali, Kak.
Oh. Mmm. Mmm. Mhm. Heeh. Oke. Mmm. Mmm.
Eee, saya kebetulan yang, eee, setir mobilnya lalu a anak-anak, eee, lalu ada istri, semuanya mungkin dalam perjalanan itu selama hampir 2 jam tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, Kak, kami sama-sama tegang semuanya. <chuckles> Ok
Mhm. Mmm. Mmm. Mmm. Waduh. Waduh. <chuckles> Wah, seru tapi ya. <chuckles>
Iya, kami sama-sama tegang karena kami se berdoa dalam hati, "Semoga ini segera selesai," ya. Karena kenapa? Karena terus terang kami sebagai, eee, wisatawan di situ tentunya kami tidak tahu kalau sampai terjadi apa-apa kan kami pun tidak tahu harus berbuat apa ya, Kak. Nah
Mhm. Mhm. Mmm. Mmm. Mmm mmm. Iya. Iya betul, Kak. Mmm.
Nah, setelah hampir mungkin 1 jam, hampir 1,5 jam melewati pegunungan dan juga hutan seperti itu. Akhirnya kami bisa keluar dari hutan gelap itu turun ke bawah semakin lama jalannya semakin besar, Kak. Nah
Mmm. Mhm. Mmm. Iya. Oke.
Setelah sem sampai, eee, jalan yang agak besar. Di situ kami ketemu 1, eee, rumah makan dan kami akhirnya menepi ke rumah makan tersebut. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 menit, Kak, saya masih ingat hampir se jam 12.00 malam. Nah, kebetulan
Besar. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Waduh, terus? Heeh.
warung itu masih buka, Kak. Jadi kami akhirnya, eee, beristirahat di sana sambil, eee, makan malam dan, eee, pada saat kami turun dari mobil, pemilik warung bertanya kepada kami, "Loh"
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm.
"Mas, eee, Mbak, eee, baru keluar dari turun dari gunung situ?" "Iya benar, Pak." Saya jawab, "Kami kesasar, kami tidak menemukan jalan sehingga kami akhirnya, eee, masuk ke gunung i tersebut dan akhirnya baru keluar malam hari ini." Lalu
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Penduduk desa tersebut bilang, "Wah, beruntung, Kak!" <smacks lips> Beruntung katanya.
Heeh. Kenapa tuh? <laughs>
Di situ memang kalau malam itu segelap, dan juga, eee, mungkin, eee, cukup angker, katanya. "Bapak, ibu" iya, "Bapak, ibu, wah beruntung sekali bisa malam-malam bisa keluar dari tempat tersebut." Katanya. Wah, kami syok banget terus terang. <chuckles> Jadi ka iya. Jadi, kami pada saat itu, eee, dalam hati, eee, terus terang kami bilang, "Wah! Bersyukur sekali. Kita semua akhirnya bisa selamat keluar dari pegunungan tersebut." Kami iya. Kami pikir kami tidak akan pernah lagi lewat situ lagi. Waduh, bener-bener
Mhm. Oh, waduh. Mmm. <laughs> Merinding dong, Anda? <laughs> Mhm. Waduh. <laughs>
Itu sangat eee, sangat kami ingat sekali, Kak. Makanya perjalanan ke Lovina itu. Karena kami itu sekali-sekalinya baru pernah ke Lovina. Itu, Kak.
Mhm. Oke. Mhm. Oke, wah. Waduh, itu, iya, sih, bukan menarik lagi, ya, menegangkan gitu, bikin merinding. <laughs> Begitu. Oke oke. Wah, menarik, Kak. Oke, mungkin sekarang aku, eee, ini Kak, ya, gantian cerita begitu. Nah heeh.
Iya. Iya, Kak. Heeh. Iya. Iya, Kak, saya lupa nanya jadinya. Boleh mungkin saya bertanya?
Iya, enggak apa-apa. Iya, boleh boleh. Eee, jadi, eee, du kalau dulu sih yang aku ingat, destinasi yang paling aku suka itu waktu ke Museum Angkut di Malang, Kak. Itu, eee, menurutku Museum Angkut itu memang bagus banget, jadi banyak sekali koleksi mobil dan otomotif lainnya, itu, eee, sambil menyusuri, eee, selu hampir seluruh area Museum Angkut itu, eee, aku enggak berhenti terpana gitu. Jadi gila, itu benar-benar, eee, museum paling keren sih yang pernah aku kunjungi kalau di Malang. Begitu sih, Kak. Pe Kakak waktu ke Malang pernah ke Museum Angkut juga?
Eee, pernah, Kak. Tapi kami tidak masuk, Kak. Waktu itu kami hanya lihat di depan, lewat, kami pada saat itu mau mampir, tapi, eee, waktu itu kami sudah tidak ada waktu lagi. Jadi, kami hanya lewat. Wah, sayang sekali, ya?
Oh. Heeh? Mhm. Oh, gitu. Oh, hanya lewat. Iya. <chuckles> Oke, eee, mungkin, eee, selanjutnya kalau Kakak ke Malang lagi, Kakak bisa tuh masuk ke Museum Angkut. Jadi, eee, banyak sekali Kak koleksi otomotifnya. Eee, mulai dari yang jad jaman dulu, sampai yang mungkin yang terbaru ada kali ya, kalau nggak salah begitu. Terus nanti ada, eee, parade mobil-mobil klasiknya juga, jalan, begitu. Jadi, menarik sih, Kak, eh, patut dikunjungi, begitu.
Iya. Kalau sekarang masih buka ya, Kak? Eee, sekarang ini, e Museum Angkut di Malang masih buka ya, Kak?
Heeh. Masih masih buka, Kak. Eee, jadi masih bisa dikunjungi kapan saja sih, eee, kalau saya lihat ya, begitu. Nah eee, heeh.
Oh. Wah, saya pengen sekali ya, nanti.
Iya, sip kan. Nanti kapan-kapan bisa Kakak bareng keluarga ke sana begitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak, eee, ada nggak hal khusus atau makanan khas yang Kakak suka dari Bali atau dari daerah Jawa Tengah atau ke sekitarnya, Kak?
Oh, ada, Kak. Saya kalau ke Jawa Tengah saya paling suka makan timlo, Kak. Makan nasi timlo. Iya, Nasi timlo di
Apa tuh, Kak? Mmm. Oh, timlo. Oke. Kenapa tuh, Kak?
Ya, eee, karena rasanya ya saya kan, eee, lahir di Jawa Barat, Kak. Tapi, saya nggak pernah, eee, bisa menemukan nasi timlo di daerah saya ya. Jadi, eee, pada saat saya ke Solo, main ke Solo saya pasti makan nasi timlo. Nah, Kalau saya boleh tahu, kalau Kakak makanan kesukaannya apa? Makanan khas yang pape Kakak pernah makan?
Mmm. Mmm. Oh, oke. Mmm mmm. Oh, oke. Mmm. Kalau aku gudeg, Kak, Yogyakarta. <chuckles>
Oh. Iya iya iya.
Iya, soalnya saya suka makan makanan manis, jadi gudeg itu pas banget rasanya buat saya begitu, Kak.
Oh.